อ๋อ เป็น Host Family โอ้ น่าสนใจมาก คือ อืม
ใช่ หนูก็ หนูก็เคยที่จะได้รับเลือกอยู่เหมือนกันค่ะ แต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นเนาะ โรงเรียนของหนูอะส่งมาแต่ผู้ชาย หนูก็เลยไม่ได้ไป อืม
อ๋อ อดเลย <chuckles>
ใช่ แล้วก็เขา อา
แล้ว แล้ว แล้วเราเลือกวิธีอย่างอื่นยังไงบ้างเหรอครับ? อา เลือกวิธีการ อย่างอื่น ๆ อืม ครับ
เรื่องวิธี อย่างอื่นใช่ไหมคะ? ถ้าเผื่อพอโตมาเนาะ เป้าหมายหนูก็เริ่มเปลี่ยนไป พอ พอได้แบบมาทำงาน อย่างเงี้ยอะค่ะ เราได้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว เราก็ได้ ได้ใช้พอสมควรน่ะค่ะ เหมือนแบบว่าได้พูดได้อะไรบ้าง แต่ว่าเรา เราไม่ได้อังกฤษ เรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะค่ะ ควรที่ รู้สึกว่าเราควรที่จะเรียนภาษาใหม่ ๆ อะค่ะ ก็คืออาจจะแบบเคยเรียนมาตอนแบบเบื้องต้นเนาะ แต่ตอนเนี้ยมันไม่เข้าใจเลย เราก็อยากจะแบบ เออ เรียนภาษาอังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อ๋อ ครับผม โอเค แล้วเรามีศึกษาเองไหมครับ? แบบว่าเคยไปดูในยูทูบ แล้วเราลองแบบว่า อะ อ่านตาม หรือว่าทบทวนแบบ ABC อะไรพวกนี้ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ เพา เพา ว พอแบบ ว่า ว่าไรอะ พอโตมาเนาะ เวลาเราที่อยากจะได้ภาษา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบมีวิธีในการที่แบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ จะไม่เหมือนก่อนแล้ว เมื่อก่อนจะต้องเรียนกับครูเท่านั้นเนาะ แต่พอแบบว่าโตมาเนาะ เราเริ่มแบบว่า เฮ้ย อยากจะเรียนรู้มันจริง ๆ เรารู้แล้วว่าการเรียนของเรา เรียนภาษาของเราอะ มันจะเป็นทิศทางไหน มันถึงจะได้จริง ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ คือเราไม่ต้องแบบไปเน้นแบบอ่านเขียนอะค่ะ เออ เน้นแบบ จริงก่อน ใช้ให้ได้จริงก่อน ก็คือหนูก็เลือกที่แบบว่าจะเรียนเอง ตามที่แบบว่า เอ่อ มีหนังสือ มียูทูบ มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ฝึกพูด ใช่
อา ๆ อืม ครับผม อ๋อ อ๋อ น่าสนใจนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เอาวิธีนี้นะครับ แบบว่าอาจจะได้ช่วยประหยัดเรื่อง อ่า ค่า tutor ด้วย บางทีก็ แพงไปเนาะ ก็แบบลองเรียนเองดูสักหน่อยนะครับ อืม
ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เอาจริง ๆ อะ ถ้าแบบไปเรียนกับ tutor แล้วมันไม่ได้ใช้จริงอะ หนูมองว่ามันไม่ค่อยได้ผล อืม